<laughs> Eee, kalau ke atasan pernah sih, Kak.
Mhm.
Apa, apalagi kalau akhir tahun tuh banyak rapat ya. Jadi itu kelihatan banget itu wajah-wajah lelah.
Iya. <laughs>
Terus kayak, ya disemangatin aja sama atasan tuh kayak, "Semangat semangat! Yuk, sebentar lagi libur, ayo semangat!" Kayak gitu. Jadi, eee, untungnya tuh atasan bener-bener mendukung gitu, malah pernah, Kak, dib sampai
Mmm. Ah. Mhm.
kami itu dibeliin UC-1000 itu satu boks satu boks per orang gitu, Kak.
Oh. Oh, biar ini ya, biar semangat ya, karena kelihatannya udah pada lelah gitu?
Iya, bener bener banget.
Wah, keren banget tuh atasannya. Nah tadi kan ke ini ya, di kantor gitu dan kamu juga bilang kalau kamu tuh, kadang juga butuh ruang pas lagi lelah di keluarga. Nah kalau keluarga tuh gimana tuh? Apakah memang ada orang lain di rumah kamu atau kamu tinggal sendiri?
Iya.

Mmm. Aku masih penasaran nih sama yang di kantor, tapi pernah enggak, nih kamu lagi capek-capeknya atau lagi mungkin udah penat ya, udah di ujung gitu, udah lelah, tapi ada temen kamu nih yang energinya masih banyak, itu pernah gak ketemu sama yang kayak gitu? <chuckles>
Iya betul. Wah pernah banget lagi, Kak, dan itu capek banget. Jadi tuh ada 1 teman, kebetulan temen deket aku ya, dia itu ekstrovert-nya parah, Kak, hmm, selalu mau didengar gitu loh, Kak. Jadi kayak cerita yang udah pernah diceritakan itu diceritakan berulang berulang lagi, setiap ketemu diceritakan, kalau jadwal, eee, jam makan siang istirahat kan ketemu, cerita lagi cerita lagi, kayak, "Kok enggak bisa diem banget ya?" Kayak gitu, Kak. <chuckles>
<chuckles> Mhm. Oh. Mhm. Mhm. <chuckles> Heeh. Terus akhirnya gimana tuh? Kamu karena mungkin temen deket, ya udahlah gak papa, akhirnya kamu yang mengalah gitu ya harus kamu dengerin? Atau kamu bisa tuh ngasih batasan karena kamunya lagi capek?